Ну, расскажите о с вашем любимом хобби?
А, моё любимое хобби- это фьюзинг стекла.
Мгм. Что это? Нет нет нет. Э, давай расскажи побольше про это.
Слышали слышала когда-нибудь такое? Значит, э, фьюзинг стекла, ну, фьюзинг из английского- это плавка, да? Это плавленое стекло.
А, плавлена стекла, да? Мгм.
То есть есть разные методы работы со стеклом: есть выдувание стекла, обычно, э, из этого получаются такие 3D объекты, э, с объёмом внутри, да. Но, эм, помимо этого есть ещё плавление стекла, которое, э, а, больше направлено на про производство таких 2D объектов, ам, панелей. Либо они могут ещё формироваться с помощью керамики и придавать им какие-то, а, <grunts> о очертания или форму, э, в виде, а, тарелок либо, ну, как-то изогнутые, но они
Ого! Мгм. Мгм. Н-да. Ну да. Мгм. А ты делаешь а ты делаешь 2D или 3D? Чем ты занимаешься? Или ты делаешь всё? А, 2D. Мгм.
два дэ. То есть три дэ три дэ- это совсем другое оборудование нужно, э, большая печь и труба, в которую ты дуешь, да, такая
Там, наверное, дорого стоит всё, да? Вот вот это обрести?
Э, ну, дорого стоит, э, иметь с студию, где вот это всё будет находиться. А Да, в моей студии есть просто печка, в которую я кладу уже нарезанное стекло, а, и его компоную, комбинирую какие-то композиции заранее, которые я уже вырезала из стекла, э, из разных цветов. Э, то есть, э, я покупаю листовое стекло в специальном ма
Находиться, да. Мгм. Мгм. Н-да. Оно разноцветное или или м Или одного цвета?

А можешь рассказать про свою самую большую работу, допустим, ну, за всё время самую сложную работу, которая вот момент, там, казалось, что не получится, но в всё-таки до конца дошла, сделала, допустим. Не было такого?
Ам. Героизма я никакого не проявляю, когда я занимаюсь стеклом. А, но у меня есть работы, которые, а, более трудоемкие, чем остальные. И, а, м
Мгм. Может, ты можешь, э, пример вот сказать, какая это была работа?